<chuckles> वैसे आप इसको ट्राई नहीं करिए। क्योंकि क्या हुआ कि जो वो थी तो मैंने क्या किया कि मैंने मैसेज करा कि कि, "हेलो आपके ना किसी ने फेक अकाउंट बना दिया है और अभी मुझे मैंने आपकी रील देखी फेक अकाउंट की।" तो विथिन 10 सेकंड मुझे रिप्लाई आ गया। अरे कहाँ पर आया रिप्लाई मतलब कहाँ पर रील थी? कौन-सा अकाउंट है जल्दी भेजो मैं उसको वो रिपोर्ट करवाऊँगी ये वो मैंने कहा अरे! मैंने कहा देख दोस्त आ गया रिप्लाई अब अब ये नहीं था कि अब मैसेज कैसे भी आया हो। बस रिस्पॉन्स बैक रिस्पॉन्स होना चाहिए था। तो मैंने देखो भाई चैलेंज एक्सेप्टेड तो दोस्त ने जो है मुझे मोमोस खिलाई थी फ़िर <chuckles> क्योंकि उसी में बेट लगी थी। तो
<chuckles> हाँ। अ, ओह! बिल्कुल, हाँ। वाह, वाह, वाह, वाह! ये तो आपने लॉजिकल माइंड लगा लिया बहुत बढ़िया। लेक़िन फ़िर?
क्योंकि मुझे पता था बिल्कुल तो उनसे देखिए बातचीत हुई तो जब उन्होंने कहा मुझसे माँगा कि कहाँ है? और वो मुझे बहुत बार मैसेज वो ख़ुद ही करने लग गई फ़िर कि, "जल्दी भेजो उसकी आइडी जिस जिसने भी फेक अकाउंट बनाया है।" और मैं फँस गया <chuckles> कि अरे! ज़्यादा सोच रहा जीत गया पर ये जंग में हारता जा रहा हूँ पक्का जो ये सामने वाला है ये तो मेरे को खा खा ही जाएगा ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में फ़िर मैंने उसको कह दिया कि अरे यार! अब तो मैं भूल गया कि कौन था वो बस रील आई थी बस ऐसे ही। तो वो कह रही है अच्छा मेरा बना रहे हो फ़िर उसने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया। <chuckles> उसने विथिन 10 सेकंड। <laughs> वो समझ गई थी <chuckles> और क्या ही कर सकते हैं।
<chuckles> हुँ। वाह <laughs> ये बहुत बढ़िया था <laughs> देखो चैलेंज तो आप जीत गए लेक़िन हाँ ब्लॉक भी हो गए। <chuckles>
बिल्कुल। <laughs> तो मुझे कोई दुःख नहीं है इस चीज़ का क्योंकि चलो खुशी पर दोस्त को नहीं बताई ये चीज़ ब्लॉक हो गया वरना तो वो <chuckles> बहुत ही ज़्यादा मेरा हँसी का पात्र बना देता। पर मैंने कहा ठीक है। तो <chuckles> काफ़ी ऐसे किस्से हो जाते हैं बहुत बार ऑनलाइन और तब न अ, और हाँ एक बार एक बार एक और किस्सा भी हुआ था वो भी बहुत ख़तरनाक है सही में। जानना चाहेंगे? आप उसके बारे में जानना चाहेंगे कुछ?
<chuckles> अरे! <chuckles> उहुँ। हुँ, हुँ। बताइए, बताइए। हाँ, बिल्कुल इत इतनी ही मज़ेदार किस्से जानने के लिए तो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। <chuckles>